Kak, akhir-akhir ini aku ngerasa gagal, deh, dan down banget. Jadi aku pengen curhat, deh, sebenarnya.
Mmm, oke. Boleh boleh, kenapa, Kak?
Nah, jadi aku itu, kan, emang lagi masa-masanya magang, ya, Kak, sebenarnya sekarang. Dan, mmm, aku ada, nih, eee, suatu perusahaan yang bener-bener udah aku impiin dari dulu gitu. Dan, eee, baru beberapa minggu lalu aku baru selesai interview, which is kayak itu tahap akhir gitu, loh, Kak, jadi emang aku tinggal satu langkah lagi untuk bisa ke perusahaan yang aku impi-impikan gitu, kan, untuk magang. Tapi, ternyata gagal, Kak, jadi emang aku gagal di tahap interview itu. Dan sampai sekarang sebenarnya jadinya gimana, ya, Kak? Aku jadi langsung kehilangan motivasi, langsung hilang percaya diri aku, dan sebenarnya aku juga butuh saran, sih, Kak, kayak gimana, ya, biar setidaknya aku bisa bangkit lagi dan, mmm, menganggap kegagalan ini setidaknya jadi pelajaran aku karena, sak sekarang itu aku belum ada pemikiran sama sekali, Kak, tentang itu?
Iya. Mmm, ya. Mhm. Hmm. Hmm, baiklah. Mmm. Ah. Oalah, oke. Wah, ini aku mendengarkan banget, ya, Kak, apa yang udah Kakak sampein dan mungkin sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu, nih, Kakak udah langsung cerita dengan jujur dan terbuka gitu, ya. Dari cara Kakak nyampein, kelihatan banget, ya, kalau Kakak, tuh, benar-benar berharap dan udah berusaha gitu. Wajar kalau rasanya kecewa, capek, bahkan mungkin mempertanyakan diri juga gitu, ya. Nah, tapi mungkin, eee, sebelum lebih jauh, aku mau tanya pelan-pelan dulu, ya, Kak. Waktu Kakak tahu hasil interview mungkin a hasil interview akhirnya itu, tuh, gak sesuai, nih, dengan harapan gitu, ya. Hal pertama apa, sih, yang langsung muncul di pikiran Kakak?
Iya, Kak. Boleh, Kak. Aku langsung sedih banget, Kak, sebenarnya. Aku sedih terus langsung marahin diri sendiri gitu loh, Kak, kayak, "Ah apaan sih, gitu aja nggak bisa?" Gitu loh, Kak. Dan aku, benar-benar langsung, eee, memberikan kayak afirmasi negatif gitu loh, Kak, ke diri sendiri jadinya.
Mmm, iya. Mmm, oke. Hmm. Mmm, gitu ya. Ya itu tadi ya, Kak, biasanya memang di momen seperti itu, pikiran tuh langsung lompat nih ke banyak kemungkinan dan di dan itu juga mungkin melelahkan banget ya gitu. Dan balik lagi, langsung mempertanyakan diri ya, dan juga ngerasa rendah diri, gitu. Nah, cuma perasaan yang paling dominan sekarang tuh lebih ke, eee, kecewa, sedih, atau ngerasa gagal nih, Kak, sebagai pribadi?
Benar. Sebenarnya semuanya ya, Kak, jadi mmm, tapi lebih ke kecewa sih dan gagal gagalnya itu sih paling paling apa ya, dominan gitu ke aku. Gagal dan kecewa.
Ya. Mmm, iya ya, Kak. Oke, ya itu tadi ya, Kak, kalau ngomongin hal tersebut memang, eee, terkadang 1 penolakan itu bisa kerasa kayak, eee, menilai seluruh apa ya, seluruh diri gitu ya. Padahal sebenarnya enggak sesederhana itu, gitu kan. Nah, tapi hal apa sih, Kak, yang paling Kakak sesalin, eee, dari proses interview yang kemarin?
Benar banget, Kak. Oh gitu. Nah jadi sebenarnya, mmm, aku itu sampai sekarang masih bingung nih kayak sebenarnya apa sih, yang aku salah di interview gitu ya. Karena memang, aku itu merasa, aku itu menjawab udah sebagus mungkin gitu ya. Tapi, eee, mungkin memang dari saingan-saingan aku, karena ini company-nya atau perusahaannya emang gede gitu ya dan bagus. Mungkin dari CV-CV yang mendaftar juga, universitas-universitas yang orang lain yang mendaftar gitu ya, itu jauh lebih bagus, makanya aku nggak te diterima, Kak, sebenarnya, gitu. Hmm.
Mhm. Iya. Mmm ya. Oke. Oh iya. Hmm. Oalah, oke jelas ya, Kak. Memang, eee, penyesalan tuh sering muncul bukan karena kurang usaha ya sebenarnya, tapi karena harapan Kakak memang besar juga gitu kan, mimpi Kakak juga besar, gitu kan. Iya nah be
Benar banget. Benar banget, Kak. Apalagi emang waktu di interview itu aku jawabnya lancar banget, Kak, makanya jadi kayak, "Yah" gitu. Jadi kayak sedih banget sebenarnya.
Oh oke. Oh gitu ya, Kak. Iya masuk akal ya, Kak, dan itu valid banget. Cuman menurut Kakak, kegagalan ini itu lebih kerasa nyakitin karena hasilnya, atau karena Kakak udah, mmm, menaruh harapan besar nih di sana?
Sebenarnya lebih ke karena aku menaruh harapan besar ya di sana. Jadi memang, eee, satu-satunya perusahaan yang aku daftar itu emang perusahaan itu aja. Kak. Karena aku udah awalnya udah percaya diri banget, Kak, jadi makin-makin tuh kerasa gitu kayak udah lah aku di tolak, terus aku nggak punya backup-an dan sekarang bahkan untuk mendaftar lagi ke perusahaan-perusahaan lain, aku tuh nggak ada niat gitu, Kak. Karena emang, udah nggak ada di motivasi sama sekali gitu loh, Kak. Nah makanya aku bingung, Kak, hmm.
Oke. Wah. Mmm. Iya. Mmm, ngerti ya, Kak. Oke, itu tadi ya, Kak, memang kalau harapan udah dilibatin gitu ya, wajar banget kalau, eee, jatuhnya tuh kerasa lebih dalam, gitu. Dan itu tadi ya, mimpi Kakak besar banget gitu sehingga mungkin itu tadi menaruh harapan yang juga besar gitu, terhadap hal tersebut. Nah, apakah penolakan ini tuh ngebuat Kakak tuh mulai nih, Kak, ngeraguin kemampuan diri secara keseluruhan?
Iya banget, Kak, dan itulah alasan kenapa aku jadi takut juga untuk daftar lagi kan, Kak, karena aku merasa kayak, "Ah apa gunanya sih orang, mmm, akunya juga nggak jago-jago banget kalau nanti interview," gitu loh. Dan juga mungkin kayak, "Ah gim apa sih gunanya kalau misalnya aku daftar, orang CV aku nggak sebagus orang-orang lain," jadinya kayak gitu, Kak. Jadi aku benar-benar mempertanyakan semua yang udah aku lakuin di kuliah ini, kemampuan aku, jadi gitu sih, Kak, sebenarnya.
Oh iya. Mmm, oke. Hmm baiklah. Oalah. Oke iya ya, Kak. Mungkin ya banyak orang tanpa sadar sebenernya nyamain 1 hasil dengan nilai dirinya gitu ya, padahal ya itu tadi ya, itu tuh dua hal yang berbeda banget, Kak. Nah mmm cuma di bagian mana sih, Kak, Kakak tuh ngerasa kayak, "Oke aku, ah, seharusnya bisa lebih baik sih," gitu?
Oh gitu. Di bagian nah itu sih, Kak, sebenarnya aku ngerasa di interview mungkin aku harus lebih, mmm, percaya diri lagi kali ya sebenarnya ya. Karena, kalau misalnya di tempat-tempat lain sebenarnya kan ada beberapa tes ya waktu itu ya, itu aku lulus semua, gitu. Nah jadi mungkin di bagian interview aku seharusnya lebih, apa ya, lebih bisa menjelaskan kemampuan aku gitu ya. Apalagi karena di CV memang, CV aku itu apa ya, Kak, aku memang nggak pernah yang kayak menang lomba, kayak gitu-gitu, Kak. Jadi mungkin emang aku harusnya lebih, eee, menunjukkan sisi bagus aku gitu di saat interview, mungkin seperti itu sih.
Iya. <clears throat> Hmm. Hmm. Mmm, ya. Iya. Oke, nah iya ya, Kak, kalimat itu tuh memang sering muncul ya dari orang yang sebenarnya peduli ya dan pengen berkembang gitu ya. Oke, nah tapi mungkin aku mau tanya lagi ya, Kak, ketika Kakak, eee, menceritakan pengalaman ini ke orang lain, biasanya Kakak tuh lebih sering menyederhanakan ceritanya, atau justru memendam nih semuanya sendiri?
Boleh. Kalau aku, mmm, sebenarnya orang yang aku ceritain itu cuman ke keluarga aku ya, Kak, kalau aku gagal. Dan aku ceritain semuanya. Karena emang, papa mama aku itu tahu semua tentang kehidupan aku gitu kan. Dan, mmm, aku cerita itu sambil apa ya, Kak, sambil kesel, sambil nangis, gitu, Kak. Dan, mmm, respon dari papa mama aku sebenarnya bilang kalau misalnya gagal itu wajar gitu, dijadiin pelajaran aja. Tapi, tetap akunya nih, yang nggak bisa menerima, Kak, sebenarnya.
Mmm, oke. Oh iya ya. Ya itu tadi ya, Kak, mungkin ada orang yang, ya kelihatan kuat ya di luar, tapi sebenarnya capek banget ya untuk nahan cerita gitu ya di dalam. Nah, tapi mungkin dari yang udah Kakak ceritain, aku ada nih, Kak, eee saran, dan masukan ya yang mungkin bisa berguna dan juga bisa menjadi sudut pandang baru gitu ya, untuk Kakak ke depannya. Oke, jadi heeh, jadi memang kegagalan di interview itu tuh sebenarnya bukan penanda bahwa Kakak itu nggak mampu gitu, tapi, eee, sinyal bahwa sebenarnya ada nih kecocokan yang belum ketemu, gitu kan. Nah, proses seleksi magang, itu tuh memang, eee, seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor ya di luar kendali Kakak gitu. Kayak kebutuhan internal, pembanding kandidat lain, seperti yang udah Kakak bilang tadi ya. Bahkan, eee, preferensi pewawancara gitu kan. Nah penolakan ini tuh, nggak menghapus usaha, eee, persiapan dan juga, eee, keberanian Kakak ya untuk melangkah sampai ke tahap akhir iya. Nah mungkin kalo, eee, dilihat dengan jarak yang lebih apa ya, lebih gentle gitu ya, lebih tenang gitu ya, pengalamannya tuh sebenernya, eee, lagi ngasih bahan belajar nih yang nyata gitu. Gimana, eee, cara menjawab iya gimana cara membaca diri ketika tertekan dan, eee, bagaimana sih yang perlu diperkuat gitu. Nah jadi Kakak tuh sekarang tuh lagi ga mundur gitu lho tapi lagi di karbe kalibrasi aja gitu supaya, eee, mungkin langkah berikutnya lebih matang dan juga lebih sesuai gitu.
Boleh banget, Kak. Iya butuh banget, Kak. Ah gitu. Kak Paham. Ah ngerti. Wah, iya juga sih, Kak. Dari yang Kakak bilang sebenarnya emang, aku itu emang lagi belajar aja gitu ya. Jadi emang, eee, aku memang, hidup itu nggak bisa mulus-mulus aja gitu aku belajar, aku gagal, gitu ya. Dan benar sih kalau dipikir-pikir dari yang Kakak bilang tadi dan dari pertanyaan Kakak sebenarnya, mmm, aku udah tahu nih sebenarnya cara ngomong aku gimana, salahnya di mana, CV aku kurangnya di mana. Wah benar juga sih. Kak.
Ya. Mmm, betul. Iya. Nah mungkin dari yang udah aku sebutin tadi, Kakak juga bisa ya melakukan langkah-langkah praktis lainnya ya. Jadi, eee, Kakak bisa nih tulis 3 pertanyaan interview yang kerasa paling sulit. Terus, e susun nih ulang jawabannya dengan mungkin versi yang lebih tenang dan juga terstruktur ya, gitu. Dan juga latihan jawab interview sambil direkam suara gitu, bukan untuk nge-judge bukan untuk menghakimi, tapi, untuk mengenali nih pola bicaranya tuh yang benar gimana sih, gitu. Dan pisahin ya, kalimat kayak mungkin punya mindset bahwa, "Oke aku ditolak nih," nah ubah tuh dari kayak, eee, apa ya, aku nggak layak gitu. Itu tuh sebenarnya dua hal yang berbeda banget gitu ya, Kak, dan mungkin untuk ya, interview yang kemarin itu tuh sebenarnya sebagai simulasi mahal aja yang nggak sia-sia gitu. Karena, ilmunya kan tetap bisa dipakai berkali-kali gitu kan, dan mmm, terakhir mungkin bisa ya, jeda emosi sebentar lalu lanjut nih ngelamar lagi dengan versi, eee, diri yang lebih siap dan lebih baik lagi, gitu.
Ah gitu. Paham. Benar sih. Wah, aku jadi paham nih, Kak. Benar sih cara belajar aku mungkin aku bisa banget nih, tulis hasil-hasil dan pertanyaan interview ya biar aku lebih bisa berlatih lagi nantinya. Dan benar sih, Kak, kalau misalnya aku harus, mmm, menganggap kegagalan itu bukan suatu kutukan dan hal jelek gitu ya, karena aku tetap belajar dari situ. Wah oke, makasih banyak ya, Kak, udah dengerin aku nih dan, eee, membuat aku jauh lebih tenang nih sekarang.
Iya. Betul. Hmm. Iya, dan menurutku juga, eee, perasaan Kakak masuk akal banget ya, dengan harapan sebesar itu wajar kalau penolakannya kerasa berat gitu, dan Kakak juga enggak berlebihan ya. Apa yang Kakak rasain itu tuh sepadan nih dengan usaha dan juga, eee, harapan yang Kakak bawa, gitu.
Oke, wah makasih banyak ya, Kak, aku udah jauh lebih tenang nih sekarang. Eee, mungkin kalau aku ada bingung-bingung lagi, eee, aku bisa ngobrol lagi ya sama Kakak nantinya.
Iya. Sip, boleh boleh nanti semoga, eee, setelah ini, eee, Kakak bisa ya pelan-pelan berdamai dengan hasilnya tanpa, eee, mengecilkan diri sendiri gitu ya. Nanti, next time atau di lain waktu kalau Kakak mau ngobrol-ngobrol lagi, mau sharing-sharing lagi boleh banget. Oke deh, Kak, terima kasih ya, sampai jumpa lagi.
Sampai jumpa, Kak.